งานที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าไม่เครียด แต่ว่าได้เงินน้อยอะเนาะ คือ นับเป็นความสำเร็จไหมอะคะ พอจะช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมเอ่ย?
โดยส่วนตัวนะคะ ก็คิดว่าเป็นความสำเร็จเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ก่อนหน้านี้ก็คือเคยทำงานที่ได้ เงินเยอะอะค่ะ อืม
ค่ะ อืม อืม อ๋อ โอเคค่ะ แบบนี้เนี่ย ค่ะ ยังไงคะ?
แต่ว่า ค่ะ คือกำลังจะบอกว่า พอได้เงินเยอะอะค่ะ ความเครียดมันก็สูง ใช่ไหมคะ? เพราะว่าความรับผิดชอบมันสูง อืม
อือฮึ อ้อ เข้าใจเลยค่ะ อืม
ใช่ มันก็เลยแบบว่าทำให้เรามีความเครียดสะสม แล้วมันอาจจะกระทบกับสุขภาพเราด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วพอตอนเนี้ย ค่ะ
อืม ค่ะ ก็แสดงว่า ค่ะ อา ต่อได้เลยค่ะ ค่ะ
อะ ก็คือจะบอกว่า ถ้า แล้วพอเรามาได้เงินที่มันน้อยลง ใช่ไหมคะ แต่ความเครียดมันหายไปอะ สุขภาพเราก็เหมือนจะ จะดีขึ้นมานิดหนึ่งอะค่ะ
อือฮึ อา อืม ก็ดีเลยนะคะเนี่ย ก็แสดงว่า เอ่อ ด้วยความที่จำนวนเงินเยอะ เขาก็เหมือนกับใช้เราคุ้มเนาะ เราก็ต้องแบบว่า ทุ่มเททำงานให้ ใช่ไหมคะ? ทีนี้พอได้เงินน้อยกว่า อะ คุณกลับกลายเป็นว่า อะ เราได้มีเวลาพักผ่อน แล้วก็ เอ่อ เหมือนกับว่ามีเวลาให้ตัวเองเต็มที่ ใช่ไหมคะ? อย่างนี้เนี่ยในส่วนของ ถ้าเปรียบเทียบนะคะ อ่า งานที่ก่อนหน้านี้ที่ได้เงินเยอะเนี่ย กับงานที่แบบว่าคุณรู้สึกว่า อะ ได้เงินน้อย แต่ว่าก็ยังมีเวลาพักผ่อน แล้วก็งานก็น้อยลงด้วยเนี่ย เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าจะให้เลือกนะคะ คุณคิดว่า อ่า เอ่อ งานแรกกับงานตอนนี้เนี่ย คุณคิดว่าอันไหนเนี่ยน่าทำมากกว่ากันคะ?
ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ ต้องอยู่ในช่วงวัย ช่วงอายุเลยอะค่ะ เพราะว่า ถามว่าตัวเองอะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ถูกต้องของตัวเองเหมือนกันนะคะ เพราะว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ย เราก็อาจจะยอมที่จะอยู่ในงานที่มันมีความเครียดสูง แล้วก็รายได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเรามีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะด้วยความที่เรา โชคดีที่ว่า อะ หนี้เราก็ไม่มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเราผ่อนออกไป ผ่อนหมดไปหมดแล้ว อะไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า พอเราไม่ได้มีภาระที่มันจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ๆ เป็นแบบ รายปี แบบรายเดือนที่มันฟิกซ์ ใช่ไหมคะ? เราก็สามารถที่จะออกมาแบบเป็น รับ รับเงิน รับงานที่ความเครียดน้อย แล้วก็เงินน้อยลงได้ โดยที่แบบยังไม่มีความเครียดมาเพิ่มเติม อะไรเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อา ดีเลยค่ะ อา เยี่ยมมาก อือฮึ ค่ะ เข้าใจค่ะ อา อืม แล้วงานที่ ได้เงินน้อยนะคะ แล้วไม่เครียดเนี่ย คุณคิดว่าเป็นงานที่คุณรักไหมคะ?
ค่ะ ก็จะเรียกว่าเป็นงานที่รัก ก็ไม่เชิงนะคะ เพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่ได้มีโอกาสไปทดลองงานประเภทอื่น ๆ สักเท่าไร เพราะว่าเหมือน เราเองก็ไปโหมทำงานที่ก่อนหน้านี้ทำอะ มาแบบเกือบ ประมาณเกือบ ยี่สิบปี เนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เป็นงานสายเดิม ถึงแม้จะเปลี่ยนบริษัท แต่มันก็จะเป็นงานสายเดิมตลอด ไรเงี้ยค่ะ เราก็
อืม อ๋อ อืม เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ เป็นงานสายเดิมค่ะ อือฮึ
ใช่ เราก็จะรู้ว่า เออ อันนี้มัน เราไม่ชอบหรอก แล้วมันเครียด อะไรเงี้ยค่ะ แต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปทำงานสายอื่น เพราะว่าเราก็จะมา ตอนนี้เราก็จะมาทำในลักษณะของงานที่เป็น Freelancer ที่เงิน เงินมันจะน้อยลงมาหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อา อือฮึ อือฮึ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ก็ก่อนหน้านี้ทำมาถึง 20 ปีเลยเหรอคะเนี่ย? เอ่อ จะ ส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่าคะเนี่ย? มี เอ่อ ภาวะในส่วนของช่วง 20 ปีนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะ? เกี่ยวกับสุขภาพน่ะค่ะ
อือฮึ ใช่ค่ะ <laughs> ก็มันเพิ่งมากระทบหลัง ๆ อะค่ะ ช่วงที่เรารู้สึกว่า รายได้เราอะสูงขึ้นแบบค่อนข้างเยอะแล้ว อะไรเงี้ย ใน ในสายอาชีพอะนะคะ มันก็จะมีเหมือนความกดดันสูง แล้วก็ความเครียดสูง อะไรเงี้ย มันก็อาจจะกระทบกับเรื่องของพวก เอ่อ โรคกระเพาะ หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียด พวกภูมิตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ้อ อือฮึ ค่ะ อืม อ้อ ค่ะ อา เข้าใจเลยค่ะ แล้วมีผลต่อการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนคะ? คือเหมือนกับว่า ต้องนอนดึกตื่นเช้าไหม? อะไรแบบนี้ พอจะช่วยแชร์ได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ อย่างงานที่ทำให้เราอะรู้สึกเครียดที่สุดเลยอะค่ะ ก็จะเป็นงานแบบ เอ่อ ที่มีประชุมทั้งวันเลยอะค่ะ แบบวันหนึ่งอาจจะแบบ ส สิบสองคอล13 คอล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ ซึ่ง
อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ ขนาดนั้นเลยนะคะ อืม
ใช่ ซึ่งบางคอลมันก็แบบเริ่มตั้งแต่ 6:00 อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปจบอีกทีหนึ่งก็ สี่ทุ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นความแบบ
อา อา
ล้าเนาะ แล้วก็ความเครียด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนั้นเราก็เลยจะเป็นเหมือนแบบภูมิตก อะไรเงี้ย ค่อนข้างเยอะ อือ
ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ อันนี้ทำงานเกิน 8 ชั่วโมงเลยนะคะ อันนี้ก็คือเขาก็ อ่า มีค่าตอบแทนให้เราเนี่ย ที่สมน้ำสมเนื้อเลย ที่เราจะต้อง เอ่อ ประชุมแต่เช้าเลย ใช่ไหมคะ? แล้วก็ โอ้โฮ 22:00 ก็ยังไม่ได้นอนเนาะ กว่าจะเลิกประชุมอีก กว่าจะทำกิจวัตรประจำวันอีก ใช่ไหมคะ? อย่างงี้บริหารเวลายังไงคะ? ช่วงเวลานั้นน่ะค่ะ งานหนักมากเลยอะเนาะ อืม
<chuckles> คือ ณ ตอนนั้นน่ะ มันอาจจะด้วยที่ความว่า มันเป็นช่วงโควิดด้วยพอดี ใช่ไหมคะ มันก็เลยเหมือนทุกคนน่ะ อยู่ที่บ้าน แล้วมันก็ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยต้องเหมือนเป็นมีตติงตลอดเวลาเลย เหมือนทุก ทุกอย่างก็จะผ่านทางมีตติง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็ทำให้เราไม่ ไม่ ช่วงนั้นเราออกจากบ้านไม่ได้อยู่แล้ว เพราะมันเป็นช่วงกักตัว อืม มันก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ มันก็ระบายความเครียดไม่ได้ เราออกไปเดินเล่นไปช็อปปิง อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำไม่ได้ อะไรงี้ ใช่ไหมคะ มันก็เลยแบบ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อา เข้าใจแล้วค่ะ อืม อา อือฮึ เข้าใจค่ะ อืม อ๋อ เฮ้ย อา ค่ะ
อาจจะทำให้ช่วงนั้นน่ะมัน เครียดหนัก เพราะเรื่องนี้ด้วย อือฮี
อา เข้าใจเลยค่ะ กำลังคิด คือกำลังจะบอกเลยนะคะว่า กลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มความเครียดเข้าไปอีก เพราะว่าเราก็ออกไปไหน ไป อ่า พักผ่อน ผ่อนคลายอะไรไม่ได้เลยเนาะ แล้ว แต่จริง ๆ แล้วถ้าประชุมอะไรขนาดนั้นเนี่ย ก็ เอ่อ คงไม่มีเวลาออกไปอยู่ดีอะเนาะ แม้ว่าจะสามารถออกไปที่ข้างนอกได้ ใช่ไหมคะ? เออ ก็เลยกลายเป็นแบบว่า เหมือนงานหนักมาก ๆ เลยเนาะ ทีนี้พอเปรียบเทียบนะคะ จาก เอ่อ 20 เอ่อ 20 ปี ใช่ไหมคะ? ที่ผ่านมา แล้วก็คุณก็ โอ้โฮ สุขภาพนะคะ ฝ่าฟันดูแลสุขภาพมาถึงปัจจุบันนี้ ที่ อะ ความเครียดน้อยลง แต่ว่าได้เงินน้อยลง ตอนนี้สุขภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ? ดูแลยังไงเอ่ย?
ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ตอนนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ค่ะ <laughs> อ เออ เพราะว่าแบบว่า เราก็คือทำงานที่บ้าน แล้วก็กิน กินเสร็จ อะ พักผ่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีค่ะ แต่ว่า อะ โอเค อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ Office Syndrome เพราะว่าพอเราทำงานที่บ้านน่ะ เหมือนกับสภาพแวดล้อม อย่างพวกเก้าอี้ทำงาน หรืออะไรเงี้ย มันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่า ช่วยเหลือเราในแง่ของ
อืม ค่ะ เป็นอย่างงั้นไปนะคะ อือฮึ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ อะฮะ อ๋อ เหรอคะ? อืม ค่ะ อา
เขาเรียกว่า ถูกต้องตามหลักกายภาพ ใช่ ๆ ก็เลย ใช่ มันก็เลยอาจจะมีผลในเรื่องของ อ่า เรื่อง Office Syndrome อะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยหนึ่งค่ะ
สรีระใช่ไหมคะ? หลักสรีระที่เราจะต้องนั่งทำงาน ค่ะ อือฮึ อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วมีเวลาที่จะแบ่งไปออกกำลังกายบ้างไหมคะ? เห็นบอกว่า เอ่อ แบบตอนนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะ มีแบบว่าความสนใจนึกคิดว่า เออ จะไปออกกำลังกาย อย่างงี้บ้างมีไหมคะ?
ได้แต่คิดอะค่ะ เพราะว่า <chuckles> ตัวขี้เกียจเกาะเต็มแล้ว <laughs> ตัว ตัวขี้เกียจเกาะเต็มตัวเลยค่ะ เหมือนแบบว่า อะ จริง ๆ อะมันก็สามารถออกไปได้ ใช่ไหมคะ แต่ว่า อะ ส่วนหนึ่ง อันเนี้ยมัน เขาเรียกว่าข้ออ้างดีกว่าค่ะ คือมันเป็นข้ออ้างของเราเนี่ยแหละว่า เหมือนแบบอยู่บ้านเราไม่ค่อยออกอะ เราก็ต้องแบบออก ไปออกข้างนอก แต่พอไปออกข้างนอก มันก็เสียเงินเนาะ เราก็ไม่อยากจะเสียเงิน เพราะว่าตอนนี้รายได้เราก็ไม่เยอะ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นข้ออ้างของเราว่า เหมือนแบบ <tsk> เฮ้ย ไม่ออก อะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็ตัวกลมบ็อกอยู่เหมือนเดิม
อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ อืม อา อา เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ อ๋อ แล้ว อ่า แสดงว่าเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายหรือเปล่าคะ หรือว่ายังไงเอ่ย?
อุ๊ย จริง ๆ สมัยก่อนน่ะ วิ่ง วิ่งได้เป็น 10 โลเลยค่ะ แต่ว่า อันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วอะค่ะ <laughs>
อืม น่าสนใจ ค่ะ อือฮึ อ๋อ กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะ เออ ค่ะ
ใช่ เมื่อก่อนมันก็ทั้งเล่นโยคะ Pilates ตีแบด วิ่งจ็อกกิง อะไรอย่างเงี้ย ตอนเนี้ยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง นอน กิน นอนอย่างเดียวเลยค่ะ
อืม ค่ะ อะฮะ อืม อา เข้าใจค่ะ แล้วเราสามารถดึงอดีตมาสู่ปัจจุบันได้บ้างไหมคะ? เออ ค่ะ เอ่อ นักกีฬา เอ่อ ค่ะ สักออกกำลังกาย สักชนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดึงมาได้ไหมเอ่ย? ค่ะ
<laughs> อ ได้ ได้แต่คิดอะค่ะ คือตอนเนี้ย มันได้แต่คิด เพราะว่า อะ 1 พอตอนเนี้ยค่ะ เราเหมือน <tsk> เราปวดหัวเข่าบ่อย ใช่ไหมคะ คือบางที เหมือนแค่เดินน่ะ เราก็ ปวดหัวเข่าแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะใช้จุดเนี้ย เป็นข้ออ้างตลอดเวลาในการออกกำลังกายว่าแบบ อะ พอไป แค่เดินเราก็ปวดเข่าแล้ว เราก็เลยไม่อยากวิ่งแล้ว ใช่ไหมคะ เพราะถ้าวิ่งมันก็จะยิ่งแบบกระทบหนักกว่าเดิม มันก็จะปวดกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเหมือนแบบ <tsk> เอาอีก้อนเนี่ย มาเป็นข้ออ้างเราอยู่ตลอดเวลาว่า "เออ ฉันเจ็บเข่า แบบฉันออกไปวิ่งไม่ได้" อะไรอย่างเงี้ย หรือกระทั่งการทำ Squat หรือว่าออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยแหละ มันก็ทำให้เราปวดเข่าอีกอยู่ดี เพราะเข่ามันจะเป็นจุดที่รับแรงกระแทกเยอะที่สุด ใช่ไหมคะ? อืม
อ้อ อ๋อ เหรอคะ? อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจแล้วค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ แล้วอย่างงี้ไปปรึกษาแพทย์บ้างไหมเอ่ยว่า มีประเด็นเรื่องเข่าตรงนี้น่ะค่ะ? อือฮึ
ใช่ ก็เคยนะคะ แต่ว่าหมอก็บอกว่า เหมือนเราอะนึกว่าเราอะข้อเสื่อม แล้วก็จะแบบไปเช็กตลอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่หมอก็บอก "ไม่ใช่หรอก เพราะเธออายุยังน้อยอยู่เลย เธอจะแบบข้อเสื่อมได้ยังไง" อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่สุดท้ายอะ ก็เพิ่งมาวินิจฉัยตัวเองอีกทีหนึ่งว่า "เอ๊ะ หรือเราอาจจะแบบมีส่วนของความเป็นเกาต์หรือเปล่า?" เพราะว่า เอ่อ ค่ายูริกเราสูง แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าอาการเป็นเกาต์อะ ก็คือการปวดตามข้อ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย "เอ๊ะ หรือฉันจะเป็น เพราะว่าฉันก็ยูริกสูงกว่าปกตินิดหนึ่ง" อะไรอย่างเงี้ย แต่ ใช่ แต่ว่าหมออะบอกว่า เอ่อ "ให้กินน้ำเยอะ ๆ เพราะว่าพวกยูริกอะมันจะลดลง ถ้าเกิดว่าเราขับไปทางปัสสาวะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม อา ใช่ไหมคะ? อือฮึ อ้อ เหรอคะ? เออ ค่ะ อืม อ๋อ แบบนี้เอง ค่ะ อืม อา เข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ดื่มน้ำเพิ่มขึ้น แล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างเอ่ย?
อืม ดื่มน้ำชาค่ะ <laughs>
อ๋อ กลายเป็นน้ำชา ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเหรอคะ หรือว่ายังไงเอ่ย?
<chuckles> เออ อืม คือแบบว่าพยายามแล้วนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็แบบว่าจะไปจบเป็นพวกแบบน้ำหวาน อะไรอย่างเงี้ย ทุกทีเลยอะ เออ แล้วก็เลยแบบ ใช่
อะฮะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เป็นน้ำหวาน ค่ะ จากน้ำชาอัปเกรดเป็นน้ำหวานเลยนะคะตอนนี้ อา ค่ะ
ก็ชาเรา ก็คือชาเย็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs>
อ้าว เหรอคะ? โถ นึกว่าจะแบบชาแบบ เอ่อ เอ่อ ชาอัง อ่า ชาอังกฤษอะไรแบบ อะ อ๋อ ไม่ใช่ ไม่ใช่ชาสมุนไพรด้วยเสียเดี้ยว เสียด้วยนะคะ อา แล้วอย่างงี้ค่ะ อา จะยังไงคะเนี่ย ดูแลตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ในส่วนของหัวเข่าดีขึ้นบ้างไหมคะ?
ไม่ใช่พวกอู่หลง อะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ อือ ใช่ค่ะ ก็ยังเจ็บ ๆ อยู่เป็นระยะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ถ้าเรานึกออกเมื่อไร เราก็จะเอาน้ำมาดื่ม อะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนเนี้ย เราทำงานที่มันแบบต้องใช้เสียงเยอะ ใช่ไหมคะ? เราก็พยายามที่จะแบบดื่มน้ำให้เยอะขึ้น ตอนที่แบบเราใช้เสียง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ทานน้ำน้อยอยู่แล้ว ดื่มน้ำน้อยอะค่ะ ใช่
อืม อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ก็ดีนะคะ อืม แบบนี้ก็ดี อา อ๋อ เหรอคะ? อือฮึ ค่ะ ลองแบบว่าตั้งเวลา หรือว่าตั้ง อ่า เหมือนกับ คือใส่น้ำไว้เป็นขวดที่เป็นลิตร แบบตวงไว้เลยน่ะค่ะว่า เราจะดื่มให้ได้ภายในวันนี้จำนวน 3 ลิตร อะไรอย่างเงี้ย มีเคยคิดทำอย่างงี้บ้างไหมเอ่ย?
เคยค่ะ ทุกวันนี้ก็ใส่ขวดลิตร เป็นน้ำขวดลิตร แล้วก็เป็นน้ำกระบอกที่แบบกระบอก 2 ลิตร อย่างเงี้ยค่ะ ก็กว่าจะหมดก็ 2-3 วันเหมือน กัน
อืม ค่ะ อ๋อ อืม โอ้โฮ ค่ะ เออ อันนี้จริง ๆ นึกว่าแบบต่อวันนะคะ 2-3 วันเลยเหรอคะ? อ๋อ
<laughs> <laughs> อุ๊ย เมื่อก่อนเป็นอาทิตย์นะคะ ขวดลิตรเนี่ย กว่าจะหมดครั้งหนึ่งก็คือเป็นอาทิตย์ แต่พอ อะ เราเริ่มมาทำงานที่มันใช้เสียง อะไรอย่างเงี้ย เราก็ดื่มบ่อยขึ้น ก็เหลือเป็นแบบ 2 วัน หรือว่า 3 วัน อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อา ก็ยังดีค่ะ ก็ทางนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ให้ดื่มน้ำได้ เอ่อ มากขึ้นต่อวันเนาะ ก็สุขภาพเข่าจะได้ดีขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้เนี่ย ก็คือ เอ่อ โอเค ตอนนี้กลายเป็นว่า เราทำงานที่เงินน้อยกว่าเมื่อก่อนเนาะ แต่ว่าเราได้การพักผ่อน อ่า อย่างดี กระทั่งแบบว่า เอ่อ ตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์เลยนะคะ ที่คุณบอก อันนี้เนี่ยคือคุณรู้สึกว่า มันมีความสำเร็จยังไงคะ? กับการที่ทำงานตรงนี้อยู่น่ะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็จริง ๆ ก็รู้สึกว่า เหมือนความเครียดของตัวเองมันหายไปแล้วกันค่ะ ในแง่ของสุขภาพจิต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเมื่อก่อนน่ะ เราอาจจะเหมือนแบบเครียดบ่อย ๆ อะ แล้วเราก็จะมานั่งคิดแบบคิดไม่ตกอะ ว่าเหมือนแบบ เออ ชีวิตคนเรามันจะต้องมานั่งทนทุกข์อย่างนี้จริง ๆ เหรอ? มันถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อ่า ก็เลยเหมือนแบบ อ่า อย่างปัจจุบันเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่า เออ เราก็มีความคาดหวัง หรือว่าความอยากได้อยากมีของเรา ที่เมื่อก่อนมันเคยเยอะอะ มันก็ลดลง
อ๋อ อา เข้าใจค่ะ อืม อะฮะ เออ เห็นด้วยเลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม เข้าใจแล้วค่ะ
เออ เราอาจจะไม่ได้อยากได้อยากมีอย่างเมื่อก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เหมือนพอรายได้เราลดลงอะ ไอ้การใช้เงินของเรามันก็ ปรับตัวตามอะค่ะ เพราะว่าเหมือน โดยจริง ๆ แล้วเราอะไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดพวกแบบของแบรนด์เนมหรือว่าของแพง ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่า ตอนที่เราหาเงินได้อะ มัน บางทีมันก็ต้องเข้าสังคม อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นค่าสังคม ใช่ไหมคะ แต่พอเรา ตัดก้อนนั้นออกไปอะ มันก็ เราก็ กินข้าวข้างทางได้ เราก็กิน ไอติม 19 บาทได้ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถือกระเป๋าใบละ 200-300 ได้ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ ไม่ได้อะไร อืม
อืม ค่ะ อ้อ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อืม เข้าใจค่ะ อือฮึ อา อือฮึ อา ดีเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้ ค่ะ ก็ ฟังแล้วคุณก็มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ชีวิตนะคะ เมื่อก่อนเรามีรายได้เยอะ เราก็ อ่า อยากได้อะไร เราก็ อ่า เต็มที่เพื่อที่จะให้เข้าสังคมได้ด้วยเนาะ เพราะว่าตอนนั้นนี่มีรายได้เยอะเนี่ย ก็คงจะต้องอยู่ในสังคมการทำงาน ที่อาจจะต้องใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะในการดูแลตัวเองเนาะ ทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ย คุณก็มองว่า อ่า ฉันมีความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตัวเองได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะทำงานที่เงินน้อยลงก็ตาม อันนี้ก็มีความยืดหยุ่นที่ดีมากเลยนะคะ ก็ขอชื่นชมคุณมาก ๆ เลยในส่วนตรงนี้เนี่ย เพราะว่า อ่า ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ คือจริง ค่ะ คือจริง ๆ อะกำลังจะบอกว่า เราอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรมากแล้ว เพราะว่ามัน เราเคยผ่านจุดที่มันแบบ ดีแล้วก็สูงมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า เราอาจจะไม่ต้องแบบมานั่งพิสูจน์ตัวเองว่า ฉันเก่งหรือว่าฉันสามารถหาเงินได้เท่านู้นเท่านี้อีกแล้ว เพราะเราเคยไปถึงจุด ๆ นั้นแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ เยี่ยมเลย อือฮึ อา ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์ เอ่อ หัวข้อนี้เนาะ ก็ได้ไอเดีย ประเด็นอะไรเยอะเลย ยังไงมีโอกาสมาแชร์กันใหม่นะคะ
ได้เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เอาไว้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ